ค่ะ เออ
อ้อ การปกครองกับ เอ่อ เอ่อ การต่างประเทศเนี่ย มันก็จะชัดอยู่แล้วนะครับว่า เขาจะเรียนไปทางนั้น แต่ว่าในรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ย คือเขาจะนิยามมันว่า มันคือการบริหารรัฐกิจนะครับ ก็มันจะเป็นมาแบบว่า เราจะเข้าไปแทรกซึมองค์กร เพื่อที่เราจะเข้าไปบริหารงานภายในอะครับ ก็คือเหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ อะไรประมาณนี้ครับผม ใช่ครับ ก็คือ <chuckles> ใช่ครับ ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดพูดถึงสายงานเนี่ยก็ อ่า ถ้าจะให้พูดตรง ๆ ก็คือบริษัทไหนที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับ คือผมสามารถเข้าไปแทรกตรงนั้นได้ทุกองค์กรเลยครับผม จะไม่เกี่ยงเลย เพราะว่า เพราะว่าเรา สมมติ สมมุติว่าถ้าเกิดเป็น เอ่อ บริษัทที่ขาย พรอดักต์ ใช่ไหมครับ คือเขาก็จะมีทีม พรอดักต์ แล้วก็ทีมพัฒนา ทีมแบบว่าพัฒนา เอ่อ พัฒนาองค์กรภายใน ก็คือผมมันจะอยู่ในส่วนตรงนั้นแทน อะไรอย่างงี้
อือ ค่ะ โอ้โฮ อืม ฟังดูอลังการมากค่ะ อืม ค่ะ อืม สุดยอด ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ เป็นความรู้ใหม่ ๆ มาก เพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยทราบเลยว่า เออ แต่ละสาขานี่เขาเรียนอะไรกัน? ตอนนั้นก็มี ตอนสอบเป็นปีแรกอะ ที่ใช้ GAT PAT ฉันก็จะเลือก เอ่อ รัฐศาสตร์เหมือนกัน สาขาการเมืองการปกครอง ทีนี้เปลี่ยนใจในนาทีสุด ท้าย ไปเลือกสายวิทย์แทน ทุกวันนี้ก็เสียใจนะคะ เพราะวิ วิชาเรียนรวมที่เกี่ยวกับพวก เอ่อ ประวัติศาสตร์ อย่างงี้ ดิฉันก็ได้เอหมดเลย แต่วิชาที่ ในสาขา ตัวเอง วิทยาศาสตร์ก็จะได้แบบ โอ้โฮ เกรดต่ำ เตี้ย เรี้ยดิน มาก ก็คือเราไม่ถนัดอะค่ะ เราไปชอบ สิ่งนั้นมากกว่า อืม เพราะความ ที่ไม่สนใจ
ใช่ อือ อือ อ๋อ อืม <chuckles> โอ้โฮ ถ้าคุณพูดงี้นี่ ผมรู้สึกแย่เลยอะ <chuckles> ก็คือวิชา วิชาตัวเมเจอร์ผมอะ ผมไม่เคยได้เอเลยอะคุณ <giggles>
อ้าว ยังไงคะเนี่ย? อ๋อ ค่ะ มันอาจจะยาก ค่ะ อืม
คืออาจารย์เขาแบบ โอ้โฮ คือ คือด้วยความที่แบบว่าอาจารย์ คือด้วยความที่ข้อสอบอะครับ มัน มันไม่มีอะไรตายตัว มันคือ มันคือความรู้สึก แล้วเราก็ต้องตอบเอาใจอาจารย์ อะไรเงี้ยครับ คือด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ ไม่ชอบเขียนอะไรเวิ่นเว้อ ก็จะเขียนอะไรให้แบบเป็นน้ำ ๆ อะ เรา เรา เราเขียนยาว ๆ ไม่เป็นน่ะ เออ แต่ก็คือ ถึงเราไม่ได้ A แต่เราก็ได้ B+ มาตลอดอะ แต่ก็คือไม่เคย A เลยจริง ๆ <chuckles> แต่ แต่
อา ใช่ ๆ อืม นึกออกค่ะ โอ้! เก่งมาก เก่งมาก ดิฉันเคยไปสอบตรงนะคะ ไอ้สาขา IR เนี่ย โอ้โฮ ให้มา 3 หน้ากระดาษ ใครจะไป <chuckles> จงอธิบายรัฐ รัฐธรรมนูญปีล่าสุดมีความแตกต่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉันก็ โอ้ อึ้งซินิมา ช็อก ซินิมา อยู่พักหนึ่ง แบบ ยังไงนะ ค่ะ
อืม โอ้โฮ คุณ โอ โอ้โฮ โอ้โฮ คุณ <chuckles> คุณ คุณรู้ไหม ไอ้การเรียนสาขาเนี้ย ก็คืออีรัฐศาสตร์เนี่ย มันแบบใหม่แบบสับมาก คือมันจะเป็นข้อสอบข้อเขียนเสียส่วนใหญ่ ใช่ไหม แล้วตอนที่สอบอะคุณ คืออาจารย์เขาก็ให้สมุดมาเล่มหนึ่ง เล่มหนึ่งก็จะมีประมาณ 10 หน้า ใช่ไหม ผมก็แบบตอนแรกที่ได้มา เราก็คิดในใจแล้วว่า "โอ๊ย ให้อะไรมาเยอะแยะ? เปลืองกระดาษ" อะไรงี้ ใช่ไหม เรานั่งทำไปสัก 1-2 ชั่วโมงเนี้ย จะมีคนยกมือขึ้นคุณ แล้วบอกว่า "เอ่อ อาจารย์คะ ถ้ากระดาษไม่พอเราจะสามารถเขียนใส่ตรงไหนได้อีกคะ?" ทุกคนในห้องคือแบบ "ฮะ!" <chuckles> ก็คือ เออ ก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบ อือ แบบตอนนั้นก็คือเหมือนเราเรียนรู้เลยว่า แบบว่า อ๋อ สายนี้มันเป็นอย่างงี้สินะ ถ้างั้นครั้งหน้าถ้าฉันจะแบบว่าเด่นดังในด้านนี้ที่ฉันต้องเขียนให้มันเกิน 1 หน้า เอ๊ย 1- 1 กระดาษอันนี้ให้ได้ใช่ไหม? <chuckles>
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ อืม ได้เหรอ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? เออ <chuckles> อืม

อืม ค่อนข้างกังวลเลยค่ะ เพราะว่ามันเรียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะ แล้วก็ เอ่อ มันฟลุกมากกว่าในการที่เขารับเข้า เรียน ก็คือใช้ ใช้ใบจากไทยอะค่ะ เขาเรียกว่าใบเกรด ซึ่งก็ไม่ต้องสอบอะไร แล้วทีนี้คนที่เขามาเรียนอะส่วนใหญ่ เป็นคนวัย ทำงานแล้ว แล้วก็บางคนทำอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวกับการนวด อย่างเช่น บางคนเรียนจัดกระดูกอะค่ะ แล้วเขามาเรียนต่อทางด้านการนวด เพื่อ อ่า ให้อาชีพเขาแบบประสบความสำเร็จ มากยิ่งขึ้น หรือว่าบางคนเป็น ผู้จัดการ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกค่อนข้างเกร็งนิดหนึ่งว่า เฮ้ย มีแต่คนแบบวัยทำงาน แบบดูแต่ละคน โพรเฟสชันนัล มากมาเรียน บางคนก็เป็นโคช อย่างเงี้ยค่ะ เราก็กดดันตัวเองนะคะ แต่ว่า หลัง ๆ ก็รู้สึกว่า ทุกคนก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานสักเท่าไรหรอก ก็พอ ๆ กับเรานั่นแหละ ก็เลย ก็เลย ลดความเครียดไปได้ ใช่ ตอนแรกเกร็ง เกร็งมากค่ะ แบบ อุ๊ย มีแต่คนเก่ง ๆ เขาเรียน เขานวดเป็นกัน บางคนก็นวดเป็น อยู่แล้ว แต่ว่าไม่ใช่แบบที่โรงเรียนสอนค่ะ เป็นนวดแบบรัสเซีย ผู้ชายรัสเซียมาเรียน ก็หลัง ๆ พอ ได้ พูดคุยกันก็รู้สึกว่า ผ่อนคลาย แล้วก็ เออ มันก็ไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่เราคิด อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะคิดไปเองว่ามันยาก หรือว่าน่ากลัว อะไรแบบนี้ ใช่ อืม
อ๋อ อ๋อ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า อ๋อ เป็นอย่างงั้น ใช่ไหมครับ? อืม โอ้ ถ้าเป็นของผมนี่ มันก็คล้าย ๆ กับอันหนึ่งนะครับ คือมันให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเรียนมหาลัยใหม่เลยครับ คือตอนที่ผม ตอนที่ผมเข้ามหาลัยใหม่ ใช่ไหม ผมจะแบบว่า แบบตอนที่เข้าใหม่อะ ผมก็คิดว่า เฮ้ย ทุกคนมันใหม่เหมือนกันหมดแหละ ไม่มีใครแบบเก่งมาตั้งแต่แรกหรอก อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่คุณ ความแปลกก็คือตอนที่เราเข้ามาปุ๊บ ใช่ไหม ตอนที่ไปนั่ง คลาส เรียน คลาส แรกอะคุณ ด้วยความที่ผมอะเรียนสายสังคมเนาะ เอาเป็นว่า เรียนรัฐศาสตร์แล้วกัน ทีนี้ใน คลาส แรก ๆ ที่เกี่ยวกับ อ่า ใช่ครับ ที่เกี่ยวกับพวกเนี่ย ไอ้พวกรัฐศาสตร์เนี่ย ผมก็จะแบบว่า เฮ้ย เราไปเปิดประสบการณ์ใหม่ เราไปเรียนรู้ใหม่ แต่ไม่ใช่เลยครับคุณ คนที่เหมือนเขานั่งอยู่ในห้องนั้นน่ะคุณ แบบเวลาอาจารย์ถามอะไรอะ คือเขาจะตอบกันได้แบบเสียส่วนใหญ่ ผมก็เลยแบบ เฮ้ย คืออะไรอะ คือ คือ คือตอนที่จะเข้าปี 1 นี่คือ เขามีเรียนปรับหลักสูตรกันเหรอ ทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย <chuckles>
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ เด็กรัฐศาสตร์ ค่ะ อืม อืม อืม อืม ใช่ค่ะ เคย เคยมีความรู้สึกนั้น เหมือนกันค่ะ อันนี้ถามนิดหนึ่งค่ะ รัฐศาสตร์สาขาอะไรคะ? การเมืองการปกครอง หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือว่ารัฐศาสนศาสตร์
อืม โอ้ ไม่ใช่ทั้งคู่เลยครับ <chuckles> ใช่ครับ มันคืออันนั้นเลยครับ <chuckles>
อ๋อ รัฐประศาสนศาสตร์ อ๋อ คุณ โอเคค่ะ ช่วย ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ? ว่า แบบ detail การเรียน อะไรงี้ อะไรงี้ เป็นยังไงบ้าง? เพราะว่า
ใช่ครับ อ๋อ ความ ความแตกต่างของมันใช่ไหมครับ?